Ah, eu queria te pedir uma ajuda, viu, olha, eu não sei como gerenciar as notificações do celular, sabe, é uma atrás da outra e eu o dia inteiro eu fico, assim, me distraindo por causa disso.
Hum. Bom, eh, de celular, todo mundo tem ali com notificações e e e é algo comum, mas eu queria saber uma coisa, isso está te atrapalhando quando você fala: "Eu não sei como gerenciar", eh, isso te atrapalha, te tira a concentração, por que que você tá
Sim, olha, principalmente de noite, tá me dando, assim, sabe, eh, insônia, estou dormindo mal, não consigo descansar o bastante, acordo já cansada, e eu acredito que seja por causa dele, viu.
Ansiedade. Ah, então, eh, você para entender um pouquinho, você recebe essas notificações e você costuma parar o seu tempo e entrar no no que aparece ali uma loja, um email que chega? <laughs>
Exatamente, você entendeu tudo, <laughs> olha, às vezes, né, eu deixo o celular na sala e vou para o meu quarto aí eu falo: "Vou deixar longe, porque assim eu não não não caio na tentação de pegar, né", mas aí eu escuto com tin-tin e aí que que eu faço? Chega uma notificação, eu levanto e vou lá ver quem mandou mensagem. <laughs> Ai gente que vício horrível.
É. Sei. Hum. Ah, eu tô entendendo, eu tô entendendo e tô entendendo, assim, eh, você gostaria de parar com esse hábito, é isso? De de ser acionada a partir do momento das notificações?
Sim, eu queria reduzir, sabe. Exatamente.
É isso. Então, vamos pensar o seguinte, né, eu acho que a primeira medida que você tem que fazer é silenciar essas notificações, né? <laughs>
Olha, você acredita que eu até silenciei a maioria de assim, a maioria eu silenciei. Só que quando chega a mensagem, tem alguns que ainda faz barulhinho, sabe. Eu não sei. Ou eu não estou sabendo mexer no celular ou eu esqueço alguma coisa, porque sempre chega um sabe, a mensaginha de hora de dormir, eh, e sabe, calendário do Google.
Hã. Sei. É. Sim. Sei. É tem você pode gerenciar cada, eh, notificação para fazer um barulho ou não, ou você pode procurar saber se no teu celular, teu computador, todo tablet, independente do que você usa, se não tem a opção focus, você já viu isso? Manter foco?
Hum. Não, nunca ouvi falar. Como que funciona?
É, é. Você procura lá procura por palavra foco ali no no teu celular e ele vai mostrar ali pra você opções de manter foco, ligar ou desligar, e assim, depende de marcas de celular, mas você pode iPhone? Ah, então o iPhone eu acho que ele vai ter um ligar e desligar e vai ter o horário para você manter o foco. Então, por exemplo, você pode considerar que assim da do no momento que eu estou trabalhando ou, eh, se você falou que atrapalha o sono, né, então, a partir de as 20h eu en até às 7h seguinte, eu en eu quero que o meu celular fique no mo no no a opção foco todos os dias. Você consegue fazer isso.
Hum. Ah. Olha, eu tenho um iPhone. Certo. Hum. Hum. Ah, é como se fosse o modo avião.
Isso! É mais ou menos isso. O que ele não vai fazer é ficar jogando as notificações na tela pra te distrair ou para fazer você ouvir, né. E e assim e e você abre mão. É, é, é. A questão é tem muita gente que tem, eh, um certo pavor de fazer isso, porque fala: "Ai, se chega algum e-mail importante e tal", né? Então tem que balancear, né. Então, eu vou estar no momento de foco.
Ah, que interessante. Me distrair, me fazer cair em tentação. <laughs> É, eu acho que isso é uma desculpa. É uma desculpa que a gente encontra, né. Principalmente a gente que mora no exterior e que está com um fuso horário muito diferente da nossa família do Brasil. A gente fica nessa "ai, mas e se alguém mandar mensagem para mim de noite e eu não ouvir?", "aqui no Brasil é de tarde, mas para a gente é de noite". Você tem razão, mas, eu falo para você, eu nunca tinha escutado falar nisso e estou muito interessada. Quando eu terminar a nossa conversa, eu já vou pegar o celular para ver como que se faz.
É. Sim. É. É. É, eu acho que faz sentido. Você pode testar, você pode testar. Então e pode avisar seus familiares assim e falar: "Olha, gente, eu não estou dormindo bem, eh, o celular fica apitando, então todos os dias 10 pra 22h que no Brasil vai ser tal hora, eu vou vou estar com o celular no mudo. Então não se preocupe se vocês me ligarem e tal", né. E mas você precisa trabalhar isso. <laughs>
Olha, mas eu não consegui fazer isso. Ó, eu já falei para os meus pais que, também eu já expliquei para eles: "Olha, vocês me liguem até às 17h do Brasil", mas eles nunca se lembram disso. Às vezes chega a mensagem às 3h e às vezes meu pai tenta me ligar de noite. Ele esquece.
Ah. <laughs> É, né. Porque é o momento que, talvez, ele esteja, eh, com tempo, relaxado, que se lembre de você, né? É.
Sim, relaxado, né? Assistir a novela, depois tá ali jogado no sofá, fala: "Deixa eu ligar lá pra minha filha, pra ver se ela tem tempo para mim." <laughs>
Exatamente. É bom o Jornal Nacional, está entrando a novelita, no comercial. Deixa eu aproveitar! <laughs> É.
Exatamente. Nossa, mas você acha que vale a pena assim silenciar mesmo o telefone de noite?
Olha, eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena, assim, 1º para você psicologicamente, eh, absorver que você consegue ter foco e não depende dessas notificações. Então, eh, você fazer isso é a primeira vitória, né, que você fala: "Nossa, conseguir determinar isso", né. E, em segundo lugar, eu acho que para o teu sono isso faz muito sentido, porque você precisa desligar, diminuir todo a tua carga de emoções ali, hormônios gerando para dormir, né?
Uhum. Certo. Verdade, meni nossa, sim, sim, porque a gente fica naquela dopamina ali, ligada no duzentos e vinte e é muito estímulo. Eu me dou conta assim que o celular me dras traz muito estímulo, né. Mas é um vício que eu acho que é difíci não, difícil não, difícil é uma palavra feia de usar. É desafiador, <laughs> que a gente fica viciado.
Exato. É. <laughs> Exatamente. É, exatamente. E e também se você conseguir isso, eh, dia após dia, assim, isso se torna um hábito, se torna um hábito de você não depender mais daquilo. Você assim, eu sugiro você fazer uma outra coisa: hoje à noite, quando você antes de deitar, você pega esse celular e, assim, e haja como você haja sempre. Chegou uma notificação da promoção da loja ou chegou sei lá alguma coisa, abre e só só que
Sim. Olha, agora perto do Natal tá chegando realmente, viu? Um monte de SMS, e-mail, um monte de promoção. <laughs>
É é. <laughs> É, mas marca, assim, nossa, são 21h05 e continua. Você vai perceber o tempo perdido que você vai ter, né, assim, vai ter per o tempo que você vai ter perdido e que poderia estar lendo um livro, poderia, sei lá, assistir um filme, poderia, sabe, fazer uma coisa mais útil e que você perdeu tempo ali nas redes sociais, você não comprou, você só olhou ali. Você nem tinha intenção de comprar, mas você foi refém da propaganda que chegou.
Verdade. A gente perde tempo, né. Parece que quand quando você entra, você não sai mais. <laughs>
É, é, é. E aí você vai, assim, tomando consciência de que aquilo não faz sentido para você, te prejudica, não te deixa dormir bem. Troca, assim, o o celular por um livro. Eu não sei, você gosta de ler?
Uhum. Eu gosto muito, eu tenho uma livraria lotada, mas eu vou falar para você que ultimamente eu não tenho lido muito, não viu, porque a gente acaba fazendo tudo no celular e o celular realmente, eh, nos distrai demais, né, você você pega para você ver uma coisinha rápida, quando você vê, você já tá vendo outra coisa e e eu eu me dou conta, né, que eles fazem, tudo de propósito para a gente ficar ali grudado nas redes, né, porque eles o algoritmo sabe aquilo que a gente gosta de ver, o que a gente passa tempo vendo, mas e eu confesso que, eh, eu tenho até vergonha de dizer, mas é verdade, é um vício, assim, parece que está faltando uma pe uma parte do seu corpo. Eu eu preciso trocar um celular na mão para dormir. <laughs>
É. Sim. É, exatamente. Não, é. Exatamente. É, mas Mas isso é muito comum. Não. Atualmente é muito comum. Todas as pessoas, eh, estão fazendo isso. Só que algumas pessoas estão se policiando, algumas pessoas estão vendo. A gente falou de foco no começo da conversa, assim, né, você perde o foco, coloca o foco no celular para você não perder o foco, é. Eh, as pessoas estão perdendo o foco do que fazer do que de ler, de sabe ali, às vezes ligar para a sua família, sabe é que daí acaba sendo muito tarde, né, na hora que você vai dormir.
Uhum. É, gostei, viu, eu vou Uhum. As outras coisas, né? É é, mas ó, eu vou fazer isso, eu vou ajustar as configurações do meu celular, vou buscar esse focus, eh, vou ver quais são as notificações que eu ainda não tirei, e vou ver se tem um um não me perturbe <chuckles> depois de um certo horário, porque assim eu não cai em tentação.
É, é exatamente isso. É é exatamente esse não perturbe. Eu agora você falou, eu tô até pensando, se no computador chama foco e no no celular chama não perturbe, né, então, porque no ce no no computador, eu sei que se chama foco, focus, né, acho que chama então, mas é o não perturbe, assim, tipo não deixa coisas inúteis te perturbarem. A assim, aproveita os seus minutos do dia, assim, você ganha todos os dias, minutos para aproveitá-los pra engrandecer a sua inteligência, a sua saúde, aproveita para isso, né, não deixa a rede social te tirar tudo isso ali simplesmente por perda de tempo, né, que a rede social faz a gente ter ideias, as pessoas terem ideias que estão, eh, tendo algum valor no consumo ali, né, mas no fundo estão perdendo tempo, porque é tudo muito superficial, né, então.
Ótimo, mas eu eu vou buscar. Me distrair. Uhum. Verdade. Verdade. Olha, você tem toda a razão, olha, muito obrigada aí pelos conselhos. Eu realmente, assim, nem sabia que existia essa possibilidade de configurar o celular dessa maneira, e com certeza eu acho que vai me ajudar não me distrair, não só durante a noite, né, que tem incomodando aí, prejudicando o meu sono, mas também durante o dia, quando eu tiver, assim, fazendo os meus afazeres trabalhando, eu acho que eu vou vou ficar mais ativa e e vai me fazer bem. Muito obrigada mesmo pelos conselhos e, nossa, me ajudou demais.
Isso. Ah é. Eu que fico feliz, que os conselhos sejam úteis para você. Espero que você realmente aplique e que sua vida melhore. <giggles>
Ai, com certeza, viu, muito obrigada até uma próxima.
De nada.